Allora il suo periodo principale insomma dove lavora sicuramente va da da maggio a, mhmm, ottobre, no. Perché lui comunque lavora tantissimo con gli eventi, quindi matrimoni, ehm, fest eventi vari ed eventuali. Ehm, durante il periodo invernale deve un attimino inventarsi, quindi ci sono delle situazioni in cui, ehm, collabora o con persone del suo settore o con altre situazioni, questo lo apprezzo tantissimo da parte sua. Probabilmente si assenterà un po'
Mh-mh. Mh. Cioè il fatto che sia intraprendente comunque che non
Ehm, oggi come oggi sì, bisogna esserlo, mhmm, l entrambi fondamentalmente, perché ripeto, ehm non è da tutti
Eh, le spese sono tante eh. <chuckles>
Mh. Mh-mh. Sì, soprattutto quando fai casa, ecco, ehm, ma anche chi va a convivere in casa affittata comunque fa tanti sacrifici, perché comunque i soldi dell'affitto, le bollette. Si cresce, sotto questo punto di vista si cresce tanto e l'unione fa fa la forza.
Assolutamente vero quello che quello che stai dicendo. È sempre più difficile per i giovani oggi a mhmm, staccarsi dalla famiglia e le le statistiche infatti lo provano di come, ehm, specialmente gli italiani facciano fatica, no, a lasciare la casa, ma sostanzialmente perché c'è un motivo economico. È diventato impossibile una vita in autonomia. Comprare casa men che meno. Ormai i prezzi del mattone hanno raggiunto dei dei costi davvero troppo ehm, insostenibili.
Mh Mh-mh. Ehm, sì. Ma infatti guarda Sì. Ma boh infatti, io lo consiglio. Tutto guarda cioè, tutto, qualunque cos ma anche la manodopera, ehm, banalmente, mhmm, qualunque problema tu possa avere in casa. Cos no noi per esempio quest'estate abbiamo fatto le zanzariere, no. Abbiamo messo le le zanzariere alle varie, mhmm, vetrate che abbiamo perché abbiamo tan tante finestre, ma è costato un botto. Appena abbiam
Okay, e tante zanzare immagino. <chuckles>
Ehm, sì, anche perché noi per fortuna stiamo in periferia, quindi siamo abbastanza isolati, ci sono terreni attorno, ehm, e quindi capita, no. Ma è costato un botto.
Ehm, cert e quella sarà stata un'altra spesa.
Ehm, sì, così come ce ne sono tantissime altre in programma, però piano piano arriveremo <inhales> arriveremo a tutto. Sicuramente il fatto di chiudersi la porta di casa la sera, no, e guardare quello che abbiamo fatto già è tanta roba e devo dire che molte fis paranoie inutili mentali quando vai a stare per i fatti tuoi o comunque hai una casa sulle spalle ti passano. Quindi tanti capricci poi ti passano.
Sicuramente è una bella soddisfazione. Io ti auguro in bocca al lupo e ti ringrazio e continua continuate ad avere dei progetti perché è bello e quello che fa mantiene vivo il rapporto di coppia.
Vedi.